Okay.
Quindi cercano di magari se lavorano il ven il 28, il 27 se lo prendono come giorno di viaggio per, appunto, andare con calma.
Certo, quindi diciamo che le feste principali sono vigilia e Natale.
Esatto e in teoria anche il 26 però, mhmm, siamo esatto, è opzionabile, il 24 e il 25, no. E infatti poi questa è una cosa che, mhmm, col tempo magari dovrà cambiare, no, nel senso, ehm, non è che possiamo sempre f eh, perché magari non so se, ehm, cominciano a magari cugini che fanno dei figli, no, e magari
Opzionabile. Mh-mh, perché? Ah okay, quindi tu dici che non riuscirete probabilmente a mantenere anche sempre la vigilia e il Natale.
Eh. <sucks teeth> Non non ho la certezza, cioè nel senso diciamo che è un qualcosa che nell'aria n noi non lo diciamo apertamente, perché è una cosa sì, sì, sì, è una cosa è una cosa per la quale noi teniamo molto. Considera che, mhmm
Però si respira, ecco. Mh-mh. E come ti fa sentire sta cosa di magari non riuscire più a festeggiare queste m festività entrambe in famiglia?
Ehm Allora, mi dispiace, ehm, sicuramente ne sono consapevole, ehm, allo stesso tempo mi mi spaventa un po' perché comunque, mhmm, la nostra è una famiglia che è stata legata un po' da questa da questa tradizione, no, nel senso che, mhmm, anche quando parlo con altre persone, ehm, c'è chi ad esempio deve andare ogni domenica dalla nonna oppure deve, mhmm, non so chiamare la cugina per la laurea, chiamare la cugina per il compleanno, noi in realtà su questo siamo molto tranquilli, cioè nel senso: se mio cugino si dovesse scordare di farmi gli auguri di compleanno
Mh-mh. Non muore nessuno, cioè riuscite a superarlo. <chuckles>
N no, c cioè per me è proprio una cosa che non non mi importa, cioè potre cioè potrei pure dimenticarmelo, però, mhmm, se non dovesse venire al mhmm, a Natale, ecco quello sarebbe u una cosa al quale per la quale noi potremmo sentirla. No, no affronto, però comunque sarebbe cioè saremmo tristi, cioè nel senso ci rimarrei male.
Okay. Tipo un affronto. Okay, la sentireste vi peserebbe di più, ecco, rispetto a un augurio di compleanno.
Sì, sì. Sì, esatto. Poi, mhmm, è una famiglia molto particolare la mia su questo punto di vista, perché comunque le mhmm, mia madre con le sorelle sono molto unite, è un rapporto che hanno, mhmm, di di sorellanza un po' un po' atipico, nel senso che magari con il tempo, ehm, le famiglie, no, mhmm, si si staccano, non so spiegarti quello che voglio intendere, proprio che, anche se sono sorelle, però co magari con il tempo i rapporti si sono un po' allentati, no, ognuno ha la propria famiglia. Invece loro hanno
Sì, capita. Sì, magari si son dei momenti che si è più legati, dei momenti invece che si è un po' meno legati.
Mh-mh.